เรานะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมั่นใจในตัวเองเลยนะคะ แล้วก็บางทีทำอะไรเนี่ยก็ย้ำคิดย้ำทำนะคะ แล้วก็คือ พอเราไม่มั่นใจในตัวเอง ใช่ไหมคะ ก็เลยชอบคิด คิดลบกับตัวเองนะคะ แล้วก็พยายามจะสลัดออกไปให้ได้ แต่ก็คิดวนไปวนมาซ้ำเดิมอยู่นั่นน่ะนะคะ เหมือนกับว่า
อือฮึ
คือโทษตัวเองอะค่ะว่า ทำไมเราไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ ในเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้อะนะคะ อ่า อย่างในกรณีที่แบบตั้งใจในการทำงานไว้นะคะ ก็คือ อ่า เหมือนกับตั้งใจคิดไว้ว่า อยากจะทำยอดขายนะคะ ที่แบบว่า เราขายของออนไลน์เนาะ รู้สึกว่า เอ่อ เดือน เดือนเนี้ย เราอยากจะทำยอดให้ ให้ได้มากนะคะ ก็ ซึ่งปกติอะ ปีที่ผ่านมานะคะ สำหรับเดือนเนี้ย ก็จะมีลูกค้าที่เขาเป็นบริษัทมหาชนนะคะ เขาก็จะมาสั่งสินค้าของเราประจำเลยนะคะ ทีนี้ก็กลายเป็นว่า เขา อยู่ดี ๆ เขาก็เงียบไปเลยนะคะ ก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่า เขาไปแบบว่าเหมือนไปเจอเจ้าอื่นไหม? หรือว่ายังไง? ก็ไม่ทราบเลยนะคะ มัน มันมีแต่ความไม่มั่นใจในตัวเองไปหมดเลยอะค่ะ แล้วก็กังวลคิดไปคิดมาว่า "โอ้โฮ! นี่เขาลูกค้าระดับมหาชน เขาซื้อเราเป็น 10,000 เลยเนาะ แล้วทำไมแบบอยู่ดี ๆ แบบ ถ้า ถ้าเกิดเขาไม่มาซื้อเรา แล้วเราจะทำยังไงดี?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบเหมือนกับ คิดวนซ้ำไปซ้ำมา อยากจะออกจากความคิด อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ พอจะช่วยแนะนำหรือว่าอะไรยังไงได้มั่งคะ? คือตรงนี้ก็เหมือนกับอยากได้คำแนะนำ แล้วก็ระบายไปในตัวอะเนาะ อือฮึ
ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ อา อ๋อ เหรอครับ? อืม อือ ครับ ได้เลยครับ คือจริง ๆ แล้วเนี่ยนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่า คือไม่แน่ใจว่า ต้องถามเลยครับว่า คุณรอเนี่ยนานแค่ไหนแล้ว? อะไรอย่างเงี้ย คือจริง ๆ แล้ว ถ้าเกิดว่าเพิ่งรอไม่กี่วันเนี่ย ก็อาจจะต้องให้เขาเนี่ย ใช้เวลาในการคิดพิจารณาดูก่อนเนาะ เพราะว่าคือบางทีเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการคิดด้วย ในการซื้อของ อะไรอย่างเงี้ยน่ะเนาะ ซึ่งบางทีเนี่ย คุณก็อาจจะกังวลมากเกินไปเนาะ ก็อาจจะให้ลองรอดูก่อน อันนี้ไม่แน่ใจว่านานหรือยังครับ?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ก็จริง ๆ ปกติอะ เขาก็จะมาซื้อภายในเดือนนี้นะคะ ซึ่งก็คือเดือน เอ่อ เดือนพฤศจิกายนเนาะ ทีนี้เนี่ย บางทีเขาก็มาซื้อต้นเดือนบ้างนะคะ กลางเดือนบ้าง แต่ก็จะไม่เกินวันที่ 21 หรือวันที่ 25 นะคะ เพราะว่า คือปกติเขาตัดรอบบัญชีที่เวลาเขาจะ ส เอ่อ สั่งซื้อสินค้านะคะ พวกจัดซื้อนะคะ เอ่อ เขาก็จะมีรอบบัญชีของเขา ก็คือเขาจะไม่ซื้อเกินวันที่ 21 ถึงวันที่ 25 ประมาณเนี้ยค่ะ แล้วแต่รอบบัญชีเขาอะนะคะ อือฮึ
ครับ อือฮึ อืม ครับจริง ๆ แล้วเนี่ย มันก็ยังไม่ถึงวันนะครับ โดยที่ บางทีคุณอาจจะกังวลจนมากเกินไปเนาะ อยากจะให้แบบว่า คือแบบอาจจะลองแบบว่าทำใจให้สบาย หรือว่าอาจจะคิดในเรื่องอื่น ในเรื่องของการที่แบบว่า อาจจะเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เนาะ หรือว่าอาจจะเตรียมโพรโมชันต่าง ๆ เนี่ย เพื่อเสริมในการ เนี่ย ขายตรงนี้เนี่ยครับ ถ้าเกิดว่าเขาโทรมาแบบว่าต่อรอง อะไรเงี้ย คุณจะได้มีแบบว่าอะไรที่ไปคุยกับเขาต่อนะครับ ไม่ใช่ว่าบางทีคุณอยู่เฉย ๆ ไม่ได้เตรียมการอะไรไว้ แล้วบางทีเขาต่อรองคุณก็คิดไม่ทันเนาะ มันก็จะทำให้เสียโอกาสในการขายนะครับแบบเนี้ย ไม่แน่ใจว่าพวกการแบบว่า การคิดราคา หรือว่าการแบบคิดโพรโมชันเผื่อเอาไว้ที่เขาแบบว่าอาจจะต่อรองเนี่ย ได้ทำบ้างหรือเปล่าครับ?
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ยังไม่ได้ดูเลยค่ะ เพราะว่าปกติก็ให้ราคาเขาพิเศษอยู่แล้วเนาะ ก็เลยยังไม่แน่ใจนะคะว่า ถ้าเขาติดต่อมา เขาจะต่อราคาไหม? ซึ่งปกติเนี่ย ก็ซื้อขายกันมาหลายปีแล้วนะคะ เขาก็จะมาประมาณเดือนเนี้ยค่ะ ทุกปีเลย ทีนี้ก็ลด อะ มาให้เขาเยอะแล้วนะคะ เพราะว่า คือด้วยความที่เราไม่มีเครดิตให้เขา ใช่ไหมคะ แล้วก็ เขาซื้อเงินสดเรา ใช่ไหมคะ ซึ่งปกติอะมหาชนเขาจะไม่คะ ไม่ซื้อเงินสดนะคะ เขาจะซื้อเป็นเครดิต ก็คือต้องส่งของให้เขาก่อน แล้วเขาถึงจะจ่ายเงินทีหลัง แต่เราเนี่ยไม่สามารถทำให้เขาได้ เพราะว่าของเรามัน เอ่อ เป็นซื้อมาขายไปเนาะ เราต้องซื้อ อ่า ซัปพลาย จาก ซัปพลายเออร์ หรือว่าโรงงานมาก่อนน่ะค่ะ เราก็ เราก็ไม่สามารถที่จะไปให้เครดิต หมายถึงว่าขอเครดิตโรงงานได้ เขาก็ไม่ให้เหมือนกัน ใช่ไหมคะ เราจะมาให้เขา เราก็คงไม่สะดวก ใช่ไหมคะ แล้วสินค้าเป็น 10,000 เลย ใช่ไหมคะ ก็เลยให้ราคาเขาเป็นพิเศษ เพราะว่าเขาจ่ายเงินสดเราน่ะค่ะ ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะลดได้อีกแล้วอะนะคะ แต่ว่าถ้าคุณคิดว่า อ่า เสนอมาแบบนี้ ใช่ไหมคะ คุณให้ไอเดียมาแบบนี้ เออ ก็น่าสนใจนะคะ เพราะว่า เผื่อว่า เออ เราอาจจะลดให้เขาอีกนิดหนึ่งเนาะเพื่อเป็นแรงจูงใจ หรือว่ากรณีที่เขาติดต่อมาแล้วขอลดราคาเลย อย่างเงี้ย เราก็จะได้รีบจัดการให้เขา ใช่ไหมคะ แบบนี้ก็จะได้บริการเขาเร็วมากขึ้นด้วยเนาะ อือฮึ
อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ จริง ๆ แล้วเนี่ย การที่คุณคิดแผนเผื่อไว้สำรองเนาะ ซึ่งบางทีเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่แค่เพียงในการที่แบบว่าลดราคาหรือว่าอะไรต่าง ๆ นะครับ คือบางทีที่เขาปฏิเสธ แล้วคุณเนี่ย ได้มีแผนเอาไว้ในเรื่องของการปฏิเสธ อาจจะมีแผนในการแบบว่า อ่า จูงใจในเรื่องอื่น อาจจะเป็นการที่แบบว่า อาจจะมีโพรโมชันเสริม หรือว่ามีสิทธิพิเศษในด้านต่าง ๆ หรืออาจจะมีการสะสมแต้ม หรือแม้กระทั่งการที่อาจจะได้ของแถม อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งไม่จำเป็นต้องลดราคาอย่างเดียวเนี่ย มันก็จะทำให้คุณเนี่ยเพิ่มโอกาสใน ในการขายกรณีที่เขาปฏิเสธ หรือว่ามีคู่แข่งที่เสนอราคาใกล้เคียงกันเนี่ย แล้วคุณก็มีจุดที่เพิ่มเติมแบบนี้เนี่ยนะครับ ซึ่งการมองการณ์ไกลแบบเนี้ย มันจะสามารถทำให้คุณเนี่ยนะครับ เพิ่มโอกาสในการขายด้วยนะครับ บางทีแม้เขาอาจจะแบบว่าปฏิเสธมา แต่คุณเพิ่มโพรโมชันใหม่ไป หรือว่ามีแรงจูงใจอย่างอื่นเพิ่ม เขาอาจจะกลับมาตัดสินใจซื้อคุณทันทีเลยก็ได้ แบบเนี้ยก็เป็นวิธีที่ดีมาก ๆ เลยนะครับ
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อืม ก็ดีเลยนะคะ เป็นไอเดียที่ดีเลยเนาะ เดี๋ยวยังไงต้องลองไปทำดูนะคะ แต่ประเด็นก็คือ ก็ยังกลัวอยู่นะคะ ยังคิดซ้ำวนไปวนมา อย่างเงี้ยค่ะ เราจะทำยังไงกับความคิดซ้ำ ๆ ของเราคะ? เพราะว่า คือ โอเค อ่า เราอาจจะเตรียมล่วงหน้า อะไรแบบ โพรโมชันอะไรที่คุณแนะนำ ใช่ไหมคะ แต่เราก็ ร พะว้าพะวัง นะคะว่า เขาเนี่ยจะมาซื้อเราไหม? นะคะ เพราะว่าก็ยัง คือมันก็ โอเค มันก็ใกล้เวลา วันที่มันจะถึง อ่า ตัดรอบบัญชีเขาแล้วเนาะ เขาก็ยังไม่ติดต่อมา ก็กลัวว่าเขาจะไม่ซื้อน่ะค่ะ แบบนี้เนี่ยจะจัดการความคิดวนซ้ำ ๆ ของเรายังไงดีคะ? ความคิดลบแบบนี้น่ะค่ะ?
อือฮึ อือฮึ ครับ จริง ๆ แล้วเนี่ย ในการจัดการความคิดแบบนี้ อาจจะต้องแบบว่าปล่อยใจให้สบายครับ เพราะว่าคือถ้าเราทำทุกอย่างเต็มที่แล้วเนี่ย ที่เหลือเนี่ยก็ต้องให้เวลาเนาะ ในการที่เขาตัดสินใจด้วย ซึ่งเราเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราไปคาดคั้นเพิ่มเติมเนี่ย ก็อาจจะมีผลทำให้เขาเนี่ยรู้สึกกดดันมากเกินไป ก็อาจจะต้องลองทำอย่างอื่นดูบ้างครับ ลองแบบว่า อ่า ไปเตรียมแผนอย่างอื่น หรือว่าไปทำ อ่า ในส่วนของงานอื่นเนี่ย ให้แบบว่าอาจจะส่งเสริมกันเนาะ โดยที่ไม่ ไม่ต้องมายุ่งกับจุดนี้ เพราะว่าจุดนี้เนี่ยเราทำเต็มที่แล้ว รอแค่เขาตัดสินใจ อย่างเงี้ย แบบเนี้ยก็น่าจะช่วยให้คุณเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านได้นะครับ
อือฮึ ค่ะ อืม จริงด้วยเนาะ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อา ก็หาอะไรทำที่ไม่เกี่ยวกับงานที่เรากังวลเนาะ ก็น่าจะโอเคอยู่เนาะ ทีนี้ก็ ก็สามารถที่จะ อาจจะมีความคิดไปเรื่องอื่นแทนนะคะ แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ จะได้เลิกคิดลบ อ่า ลบ ๆ ซ้ำในส่วนที่เราแบบกังวลไม่สบายใจอะนะคะ ทีนี้ไอ้ส่วนความไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยค่ะ จะแก้ไขยังไงดีคะ? เพราะว่าเรารู้สึกว่า เรา เอ่อ มีความ เหมือนกับเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจมากเลยนะคะ เรื่องความไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่มั่นใจว่า เอ๊ะ! เราจะขาย แนะนำลูกค้าเนี่ย ลูกค้าเขาจะโอเคไหม? อะไรแบบเนี้ยค่ะ คือทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็เคยแบบปิดการขาย อะไรมาได้เนาะ ก็ขายกับเขาอยู่ แต่มันมากังวลว่า เวลาคุยเนี่ย เฮ้ย ลูกค้าเขาจะพอใจไหม? ที่เราคุยกับเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะทำยังไงดีคะ ในส่วนของความไม่มั่นใจในตัวเองแบบนี้บ่อย ๆ น่ะค่ะ?
คือในส่วนนี้เข้าใจเลยนะครับว่า มันก็อาจจะมีหลาย ๆ ครั้งที่เราไม่มั่นใจ หรือว่าอาจจะแบบว่า คือรู้สึกว่า ตัวเองเนี่ย รู้สึกแบบ อาจจะแบบเขิน หรือว่าอาจจะอาย อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าจริง ๆ แล้ว พวกแบบนี้อาจจะต้องมาปรับที่ทัศคะนะ ทัศนคติของตัวเราเองด้วยครับ ให้แบบว่า คือให้แบบบางทีอาจจะต้อง ส ลองส่องกระจกดูเนาะ แล้วก็พูดกับตัวเองในกระจกเนี่ย เพื่อดูท่าทีหรือว่าสีหน้าตัวเองเนี่ย พอเราเห็นเนี่ยท่าทีที่แบบ อ่า ตั้งใจ อะไรของตัวเอง เราอาจจะเสริมความมั่นใจขึ้นด้วยเนาะ แล้วเราก็อาจจะได้ปรับในส่วนของจุดด้อยอะไรต่าง ๆ ด้วย ในการสนทนา แบบนี้อะครับ แล้วก็อยากจะให้มองโลกในแง่บวกเข้าไว้เนาะ แล้วก็ให้คิดว่า เราเนี่ย คือเก่งที่สุดครับ หรือ หรือว่า เราเนี่ย ให้ ให้เตือนสติตัวเองว่า เราสามารถทำมันได้ ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นครับ แบบเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีทัศนคติในเชิงบวก แล้วก็เสริมกำลังใจได้ดีด้วยครับ
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ก็ดีนะคะ ก็พยายามให้กำลังใจตัวเองเนาะ ก็คิดว่า น่าจะ เป็น อ อะไรที่แบบเราคงจะต้องให้กำลังใจตัวเองดีที่สุด ใช่ไหมคะ ก็จะไปหากำลังใจจากคนอื่น ก็อาจจะไม่ได้เนาะ เพราะว่าทางนี้นะคะเป็นคนที่ขี้กลัวมากนะคะ ขายของทุกครั้งนะคะ กลัวทุกครั้งเลย คือกลัวว่า ลูกค้าจะไม่ซื้ออะค่ะ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ทันได้คุยเลยเนาะ กลัวไปล่วงหน้าเลยอะค่ะว่า อุ๊ย! เขาจะซื้อไหมอะ? เนี่ย เราขายก็ คือสิ่งที่เราขายเนี่ยมีหลายเจ้าขาย ใช่ไหมคะ แล้วก็ ก็ขายตัดราคากันอยู่น่ะค่ะ ทางนี้ก็เลยใจเต้นตุ๊ม ๆ ต่อม ๆ เนาะ เวลาลูกค้าติดต่อมาเนี่ย บางทีก็คิดไปเลยนะคะ "โอ๊ย เขาไม่ซื้อไหมอะ แบบทำไมเราต้องมาคุย?" อะไรอย่างเงี้ย แบบคิดไปล่วงหน้าเลยนะคะว่า เขาไม่ซื้อ อะไรอย่างเงี้ย ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้ลองคุยหรือว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลย อย่างเงี้ยค่ะ จะทำยังไงคะ? ให้เราเลิกกลัวว่า ลูกค้าจะไม่ซื้ออะค่ะ อือฮึ
ครับ จริง ๆ แล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับ ก็อยากจะให้ลองแบบว่าทบทวนตัวเองครับ อาจจะต้องแบบว่าตั้งสติตัวเอง หรือว่าปรับทัศนคติตัวเอง แล้วก็ให้อภัยตัวเองก่อนครับ คือพวกเรื่องแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะของคนทั่วไป ที่อาจจะมีความกลัวอยู่บ้าง แต่ว่าให้บอกตัวเองเลยนะครับว่า กลัวไปก็ไม่ได้อะไร หรือว่าไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมา ซึ่งการที่เรากลัวก็ต้องดูว่า มันกลัวเพราะอะไร? อะไรเงี้ย ซึ่งถ้าเกิดว่า เราหาสาเหตุไม่ได้ ก็แปลว่า เราไม่รู้จะกลัวไปทำไมครับ ก็ให้เราเนี่ยมั่นใจเข้าไว้เนาะ แล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีพลังทัศนคติในเชิงบวกเนาะ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับผู้อื่น ให้เริ่มฝึกเรื่อย ๆ ครับ ให้เริ่มฝึกฝนในการ อาจจะคุยกับคนแปลกหน้า หรือคนที่แบบลักษณะท่าทางดี ที่ยิ้มให้กันเนี่ย ก็อาจจะทักทายอะไรกัน เงี้ย ฝึกให้เป็นนิสัย อย่างเงี้ยครับ แล้วก็เวลาที่ บางทีที่เราแบบได้พูดกับคนเยอะ ๆ เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมั่นใจมากขึ้นเนาะ แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยขายของ หรือว่าอาจจะพรีเซนต์ หรือว่าการพูดในเชิงโน้มน้าวได้ดียิ่งขึ้นเนี่ย มันก็จะช่วยส่งเสริมเราด้วยนะครับ แบบเนี้ย อา
ค่ะ อืม อุ๊ย! จริงด้วย ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม จริงด้วยค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม แบบนี้ก็ดีเลยนะคะ ก็จริงนะคะคำนี้ที่คุณพูดมาเนี่ย เห็นด้วยเลยว่า คือเราจะไปคิดทำไมใช่ไหมคะว่า เขาไม่ซื้ออะ คือคิดไปก็เท่านั้น บางทีเขาอาจจะซื้อก็ได้ใช่ไหมคะ หรือถึงแม้ว่า เราจะคิดว่า เขาไม่ซื้อ คือยังไงเขาก็ไม่ซื้ออะเนาะ เราจะไปคิดล่วงหน้าให้ไม่สบายใจทำไมนะคะ โอ้ อันนี้ดีมากเลยนะคะ มานั่งตั้งสติ แล้วพอคุณมาทักแบบให้ไอเดีย ให้สติแบบนี้ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ เดี๋ยวยังไงจะลองไปปรับใช้ดูนะคะเวลาขายของลูกค้าน่ะค่ะ
ครับ ด้วยความยินดีครับ สวัสดีครับ